Mmm. Oke. Wah ini menarik banget nih Kak, berarti, eee, aku mengamati Kakak bener-bener jaga banget ya, eee, apa yang perlu diceritain atau ditunjukin sama apa yang enggak gitu. Tapi pernah gak Kak, ada konflik mungkin atau isu atau permasalahan yang mau gak mau akhirnya terpaksa melibatkan orang tua juga saat itu, baik itu urusan antar Kakak sama pasangan atau tentang anak selain dari konteks yang masak di dapur tadi Kak, pernah gak kejadian?
Betul. Eee, mungkin lebih ke anak kali ya karena, eee, ya namanya juga cucu pertama ya dan kebetulan juga suami aku tuh cucu pertama dari keluarganya, mmm, suamiku, gitu. Iya jadi mungkin lebih ke anak karena, eee, ya namanya juga anak, eee, direbut antara orang tuaku dan mertuaku gitu loh, malas dengan keluarga besar suamiku juga kadang suka, eee, rebutan gitu, jadi kadang, eee
Oh, oke. Oh, pas banget ya, heeh heeh. Oalah. <chuckles> Aduh, entar ini Kak, rebutannya negatif atau positif? Rebutannya kek mana sih maksudnya? <chuckles> Aku gak kebayang ini.
Kayak, eee, rebutan, suka kayak, "Ayo main ke sini ayo main ke sini." Jadi jadwal mainnya anak aku tuh, eee, kayak iya kayak harus ke sini lah harus ke sini lah, sedangkan aku tuh juga aku juga pengen loh main sama anak aku sendiri gitu. Tapi kadang setiap hari pasti ada aja atau mungkin kayak setelah pulang sekolah tuh suka diculik anak aku <laughs>
Oalah. Rame ya. <chuckles> Oh, iya iya. Diculik, <chuckles> waduh. <laughs>
Diculik dalam konteks positif ya kayak misalnya diajak jalan, iya. <chuckles> jadi lucunya gitu, jadi kadang orang tua aku tuh suka yang kayak suka nge eee, kadang su kalau nggak chat aku, eee, jadi ke chat ke mertua aku gitu loh kayak, "Eh ini dong anaknya jangan di lama-lama di situ, gua juga pengen main nih ama cucu gua," kayak gitu.
Dijemput ya, diajak main, iya iya. <chuckles> Oh ya ampun, anaknya kesayangan nih Kak, mangkanya jadi nenek sama kakeknya sayang semua ama, <chuckles> cucu Kakak ya, wah, keren banget keren banget. Nah tapi eee, heeh.
Iya. Tapi kalau misal Kenapa tuh Kak?
Kakak merasakan, eee, dinamika yang sama kah, batasan-batasan yang sama gak Kak, ketika berinteraksi sama mertua gitu? Apalagi kan tadi meskipun Kakak tetap dominasi tinggal di rumah sendiri gitu kan, di rumah masa kecil gitu, ketika interaksi sama mertua baik itu mertua laki-laki ataupun perempuan, atau mungkin keluarga, sisi keluarga suami ya keseluruhan ya, Kakak merasa ada batasan-batasan yang perlu dijaga juga gak? Selayaknya Kakak menjaga batasan tadi sama orang tua setelah menikah?
M